Đấy, thì lúc ấy thì mới bắt đầu cảm thấy là lúc ấy là cần cần phải có những cái không gian riêng, đúng không? Đó, mà bạn thấy là cái việc mà thiếu không gian riêng ấy, thì nó có ảnh hưởng tiêu cực đến những cái như, gọi là, sức khỏe tinh thần và cái mối quan hệ của mọi người không?
Ừm, đúng rồi. Có chứ, nhiều đó, nhiều là khác nha. Mình, ờ, như mình á thiệt ra mình không có trực tiếp trải nghiệm, nhưng mà mình quan sát mình thấy, ơ, mấy đứa cháu của mình ở gọi là bà con thôi, thì bạn biết hông, ba mẹ được khi là lắp hẳn camera trong phòng luôn. Mặc dù, ừ, nó vẫn có không gian riêng nhưng mà về thực chất, về cái cái bản chất là không có, tại vì bây giờ bạn sống rồi có ai đó cứ soi bạn 24/24 làm sao mà chịu nổi, khác nào đi tù đâu.
Ừm. Trời! Ừ. Mình hiểu. Ừm. Công nhận nha.
Nó, cho nên, ơ, thật sự luôn nha. Mà là theo mình, để mà có một k không gian riêng đúng nghĩa là rất là khó. Từ tất cả mọi người luôn, từ tất cả thành viên luôn, ai cũng phải có hiểu cái khái niệm về không gian riêng nè, và nhất trí với nhau, thống nhất với nhau, làm sao đó để mà, gọi là, ờ, có những cái thỏa thỏa thuận á. Ừm, đến như vậy thì mới được.
Ừm. Ừm, mình hiểu. Đúng là như bạn nói ấy. Thì không gian riêng thì nó cũng, ừm, có thể là định nghĩa về cái mặt là không gian vật lý này, rồi thì cả một cái, gọi là, ranh giới về cảm xúc nữa, đúng không? Cái không gian về mặt cảm xúc. Đó, về tâm lý.
Chính xác, chính xác, chính xác. Cá nhân cũng như là, ừ đúng rồi.
Thế thì không phải là là có một cái phong phòng riêng thì nó đã là không gian riêng. Ô kê.
Ví dụ cụ thể, ví dụ như Chính xác, chính xác, chính xác.
Rất là hợp ý nha. Và đúng là đôi khi thì cái việc mà có không gian riêng thì cũng làm cho mọi người, kiểu, cũng có những cái tiêu cực đến sức khỏe tinh thần thật. Bởi vì là có những người người ta cần một cái không gian một mình họ để có thể là họ họ tự xử lý những cái vấn đề bên trong ấy, bên trong của họ, nhưng mà lại không có thì nghe vẻ là cứ bị, kiểu, kìm nén, kìm nén mãi, đúng không?
Ừm.